И, наверно, такое, 2 есть, вот, таких секрета <chuckles> для моей селёдки под шубой. 1: я всегда зову мужа, чтобы намазать майонез. <laughs> Потому что
Мгм. Какой интересный секрет. У м у мужа получается лучше всего? <laughs>
Да. Да, потому что, видишь, у меня Ну, я, как это обычно бывает, я ответственна за полезное питание. То есть, там, мало масла, мало майонеза, вот этого всего.
<laughs> То есть ты закрываешь глаза, отворачиваешься, даёшь ему банку с майонезом и говоришь: "Мажь", чтоб не видеть, сколько он туда его набухает. <laughs>
<laughs> Да. Ну вот понимаешь, я как бы, когда иду, и я как бы готов пыталась готовить ему, и в этот салат, как бы, по своим стандартам, оно получалось невкусно, потому что я мало майонеза клала. А потом я думала: "Ну вот, там, бедненький, ладно уж, накормлю его майонезом". И я клала столько, что <chuckles> там чувствовали од один только майонез.
Ага. Так.
А у него прям есть золотая середина. Так что я ему даю майонез, отворачиваюсь: "На, твори!" <chuckles>
Майонезный король. <laughs>
Да. Ну, и конечно же, 2 секрет- это то, что селёдка под шубой должна постоять хотя бы 1 день в холодильнике прежде чем её есть.
Ага. А зачем?
Ну, чтобы там всё пропиталось, вот эти все этажи всех овощей, они, так, как-то оно вкуснее получается. И вообще, селёдка под шубой- это такое блюдо, что оно становится, на мой взгляд, вкуснее изо дня в день. То есть оно как бы идёт вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, а потом портится. <chuckles>
Потом сразу вниз. <laughs>
А потом сразу в помойку, да. То есть надо вот уме успеть поймать этот пик. <inhales>
<laughs> Ну и м Да, вот вы успеваете поймать этот пик, иль она у вас, в принципе, доживает до, э, вот этого состояния, когда она уже чуть-чуть?
редки, да. Мы её обычно съедаем до этого. Это как раз таки проблема. Как-то немножко те более терпеливо её есть.
Да. У многих так на самом деле. Мгм. Мгм. А скажи, вы готовите вместе вот это вот блюдо, или ты сама всё-таки предпочитаешь на кухне и не любишь личных э, э, лишних людей? У,э, как это у вас происходит на кухне, если ты щас вспомнишь, вот Новый год, у вас стоит ёлка, вот у тебя кипят эти овощи? Вот как это всё, расскажешь?
Да. Мгм. Мгм. <chuckles> Ну, смотри, нас, как бы, на данный момент- нас не толпа, нас ровно 2. Так что <laughs> тут особой толпы не получается на кухне.